Bạn ơi, ờ, thực ra à, thực ra trong cái thời điểm hiện tại nè, mình đang cảm thấy là mình thực sự là mình lo lắng rất là nhiều về cái việc là tiền bạc ấy. Mình thì, ờ, cũng đã nghỉ công việc, ờ, công ty cũng được khoảng, ờ, hơn 1 năm rồi, thời gian khá là dài, đúng không? Nhưng mà cái thời gian đó thì là mình nghỉ để mình chuyển sang công việc là mình tự kinh doanh, đấy. Mình bán hàng trên, a, online này, bán trên Shopee rồi là TikTok này kia. Thì nói chung là thời gian đầu thì mọi thứ nó cũng khá là ổn, cũng có những tháng mình thu nhập rất là tốt đấy, chứ không phải không đâu. Thế nhưng mà nói thật với bạn là trong khoảng, à, tầm 3 tháng gần đây thì mình thấy rằng là mọi thứ nó đang đi xuống, từ cái lượt xem này, rồi là cái doanh thu ấy. Lượt xem ít thì tự nhiên doanh thu ló cũng giảm theo mà, ấy, cho nên là mình khá là lo. Và một cái để mình lo lữa ấy là mình thì bây giờ là mình hoàn toàn là tập trung vào mỗi một cái công việc này thôi, ấy, chứ mình cũng không có một cái nguồn, gọi là, kiếm thứ 2, thứ 3 nào đâu, ấy. Cho nên là nói thật với bạn á, cái việc lo lắng nó nó đến nhiều lắm, nhất là cái lúc mà đêm tối trước khi đi ngủ ấy, bắt tay lên trán là bắt đầu suy nghĩ là, à, à, nếu mà cái thời gian này mà công việc nó cứ như vậy, mà biết đâu trong thời gian tới mà nó cũng chả gọi là có cái tiến bộ gì hơn thì không biết là bây giờ mình sẽ phải sống như thế nào. Bởi vì là bây giờ còn phải tiền sinh hoạt, ăn uống, gia đình này kia. Đấy, cho nên là, ờ, mình cũng khá là lo. Có cái là đấy, lo thì cứ lo thôi chứ mình cũng chưa có một cái phương pháp hay là một cái gọi là cái cách gì để mà vượt qua cái giai đoạn này cả. À, cho nên là ừm, bạn mình đang không biết bắt đầu từ đâu cơ. Thì không biết là bạn có thể cho mình, à, một chút lời khuyên nào đó không để mình có thể đối phó được với những cái lo lắng này ấy?
Thế á? Ừm. Thế á? À. <laughs> Rồi. Mình hiểu. Ừm. Ôi, nói chung là về cái vấn đề tiền bạc ấy, thì dường như ai cũng lo nhỉ, ý là ừ, đấy, nói chung là tình hình chung luôn. <chuckles> Nên là, ờ, khi mà bạn, ờ, chia sẻ ấy thì mình thấy đúng thật là, ờ, bạn đi làm, ví dụ nhất là những cái người mà khởi nghiệp giống như bạn ấy, đi làm những cái công việc mà á, nó nó mang tính là kinh doanh, thì nó khá là bấp bênh, đúng không? Đó, như kiểu ừ, ừ, đấy, rồi bạn lo thì đúng thôi. Ờ, thì lát nữa mình sẽ gợi ý cho bạn một vài cách để bạn có thể ổn định những cái ổn định tinh thần hơn cũng như là á ừm, rồi, bây giờ, à, bạn có thể chia sẻ cho mình biết là, a, dạo gần đây bạn có lo lắng hoặc là có những cái khoản nợ nào mà bạn cần trả và những cái chi tiêu hàng ngày nào mà nó lớn không?
Ừ, đấy, đúng rồi. Đau đầu lu Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, bấp bênh lắm. Nhất trí. Ừm, thực ra thì, à, nghe bạn hỏi câu này xong thì mình mới nhớ ấy, là là cái mình cũng đang định nói là mình cũng có một cái khoản nợ cũng tương đối là lớn, khoảng tầm, à, ba trăm triệu. Thực ra thì nói là lớn thì cũng không hẳn đâu, trước đây khi mà mình, à, kiếm được tiền nhiều ấy thì mình thấy nó bình thường. <chuckles> Nhưng mà bây giờ do mình cũng đang lo lắng mà vì là <coughs> cái tình hình kinh doanh nó không ổn, thành ra đối với mình con số này nó vẫn lớn. Đó, cho nên là đây cũng là một cái khoản và nó khiến cho mình cũng bị lo lắng nhiều, mà nãy mình cũng quên mình chưa kể với bạn ấy chứ không phải không đâu. Đấy, cho nên là tiện câu hỏi này thì mình muốn nói luôn là đúng là cái phần nợ này cũng là một cái phần mà mình lo, bởi vì là bây giờ hàng tháng mình vẫn phải, à, trả, gọi là, cả gốc lẫn lãi cho nó vì mình vay ngân hàng mà, đấy, cho nên là cũng khá là căng chứ không phải không. Nếu như bây giờ mà có những tháng mà mình kiếm nó không được ổn cho lắm ấy, gọi là, chi tiêu cho gia đình rồi ăn uống sinh hoạt này kia thì nó cũng đã gần như là sắp hết rồi, thì cuối cùng là lại phải, à, đi, a, vay chỗ nọ rồi lại đập vào chỗ kia, nó kiểu như thế. Đó.
Ồ! <chuckles> Trời ơi. Ừm, mình hiểu. <chuckles> Ừm, mình hiểu rồi ấy nha. Ý là đúng thật là vay ngân hàng hên bây giờ bạn, ừm, có muốn trả sớm đi chăng nữa thì ngân hàng nó cũng phạt tiền mà, đúng không? Đó. Ừm, cho nên là cũng, ơ, nên là, ờ, dạo gần đây chắc là có lẽ cái tình hình kinh doanh của bạn nó cũng khá là khó khăn cho nên là cũng, ờ, lo đôi phần, rồi cũng sắp Tết nữa mà, đúng không? Đấy ừm, chi phí <laughs> chi phí khá là nhiều, rồi, thế thì, ờ, nếu mà thu nhập nó không ổn định như thế thì bạn có thống kê lại thu nhập cũng như là, à, ghi chép lại những cái chi tiêu hàng ngày hàng tháng của bạn không?
Đó, đúng rồi. Ừm, lo nhiều đấy chứ không hẳn là đôi phần đâu. <laughs> À, nếu mà thực ra nói về cái việc thống kê thu nhập ấy thì trước giờ nhá, là mình chỉ, gọi là, ước lượng thôi. Có nghĩa là mình chỉ nhìn vào mình thì bán hàng chủ yếu là trên những cái sản thương mại điện tử thì nó cũng có những cái, gọi là, à, là, cái số liệu là một tháng mình đã rút về được bao nhiêu tiền. Nhưng mà con số đó thì nó không phản ánh đúng vì, à, mình còn phải chi cho rất là nhiều thứ, đúng không? À, nhập hàng thì cũng phải mất mình cũng chưa trừ đi cái khoản đó. Có cái là mình chỉ, gọi là, ước lượng thôi, tương đối về cái khoản thu nhập của mình, á. Tất cả vấn đề chi tiêu thì nói thật với bạn là từ trước đến nay ấy, chưa bao giờ mình là một người mà có cái thói quen là mua cái gì rồi lại ghi vào, trước nay mình chưa nghĩ đến đâu. Cũng có đôi lần mình nghe thấy, a, bạn bè mình bảo là, à, bây giờ ló có nhiều những cái ứng dụng, kiểu như là, theo dõi chi tiêu đấy, đúng không? Mình thấy là mọi người cứ, ơ, mua cái gì xong mọi người lại nhập vào một cái ứng dụng nào đó. Nhưng mà mình cũng có thấy nhưng mà mình nói thật là vì là mình không có thói quen đó, cho nên là mình cũng chưa từng hỏi mọi người là, à, cái ứng dụng đấy dùng thế nào hay là nó có tốt hay không thì cái đó mình cũng chưa thử.
Ừm, mình hiểu. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. À, rồi, nói chung là, ờ, tiền thu vào thì có ghi nhưng mà tiền ra thì không có có note, không có ghi lại. <laughs> Rồi, thế thì, a, bạn có danh sách cũng như là ngân sách tiết kiệm không? Có, a, những cái khoản nào mà nó rõ ràng ra như thế không? Hay là bạn vẫn chưa luôn?
Ừm, đó. Ừm. Thực ra thì, ờ, nói về ngân sách tiết kiệm thì nó như thế này. Mình thì, à, đôi khi là hàng tháng mình, ờ, có tháng kiếm được nhiều, có tháng kiếm được ít. Mình cũng có cái tư tưởng là, à, cũng cố gắng là để ra một chút để tiết kiệm ấy, nhưng mà nó gặp cái vấn đề như này. À, nghĩa là mình đang thấy là tháng nào mà mình kiếm được ít thì không nói rồi. Có nghĩa là chắc là chi tiêu xong thì cũng chả đủ, thành ra là tiết kiệm thì nó hơi khó, đúng không? Nhưng mà tháng nào kiếm được nhiều thì là y rằng mình lại tiêu nhiều cơ. Nếu mà để mà tiết kiệm ra và bới với những cái tháng mà mình kiếm được nhiều đi thì chắc là mình chỉ để ra được khoảng 1.000.000, 2.000.000 thôi. Thế nhưng mà nó lại gặp cái vấn đề thứ hai là như này, nghĩa là 1.000.000, 2.000.000 đó ấy thì mình cũng trước đến nay mình không để riêng ra đâu. Mình cứ để chung vào cùng một cái tài khoản. À, thành ra là cuối cùng là, à, có những tháng là ấy, mặc dù là cũng nói là tiết kiệm thế nhưng mà để chung vào như thế nhiều lúc mình cũng tiêu nhiều quá, thế là cuối cùng nó cũng lẹm vào. Ấy, cuối cùng một tháng là tính ra là nhìn cái tài khoản chả thừa ra đồng nào. Đó.
À. <laughs> À, rồi, rồi, nói chung là cũng có chia. Rồi, nói về cái, a, tinh thần của bạn đi này, thì cái nỗi lo đó nó có xảy ra thường xuyên không? Và á nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như là sinh hoạt hàng ngày của bạn không nhỉ?
Ừ, cái này thì thường xuyên đấy bạn ạ. Cứ đến tối nhá, lên giường, gọi là, ờ, vắt tay lên trán cái là thôi, những suy nghĩ đấy nó lại tiếp tục nó ùa đến, ngày nào cũng thế. Cho nên là mình thấy là mình cũng mất ngủ nhiều đấy, chứ không phải không đâu. À, có những hôm nghĩ nhiều quá, 2-3 giờ đêm mới ngủ cơ. Đó, cho nên là mình cũng khá là lo.
Ừm. <chuckles> Ồ, rồi sau khi mà nghe bạn chia sẻ ấy, thì mình rất là đồng cảm với bạn nha. Ừ, nhất là vấn đề về, à, tiền bạc thì lo lắng khá là nhiều rồi. Ờ, mình sẽ chia sẻ cho bạn một vài cách là như thế này này. Khi mà, à, cái doanh thu của bạn, đôi khi là bạn cũng, ừm, khó có thể kiểm soát được nó, thì bây giờ thay vì kiểm soát cái doanh thu, thì bây giờ mình kiểm soát những cái, ờm, tiền ra của mình trước đã đi, đúng không? Ấy, mình cũng phải, ờ, ừm, lập ra một cái ngân sách tiết kiệm này, cũng như là á, à, chi tiêu sao cho nó hợp lý đã. Ví dụ như là những cái nào mà nó không cần thiết này hoặc là có thể giảm được thì mình cứ giảm ha. Đó, ví dụ như là những cái chi phí cố định hàng tháng chẳng hạn, đó là tiền ăn uống, đôi khi là có những ngày là bạn ăn quá nhiều tiền chẳng hạn thì hạn chế. Đó, trong cái khoảng thời gian mà bạn cảm thấy là thu nhập của bạn nó không ổn định thì, ờ, nên, ơ, siết lại một chút cũng được, sau khi mà thu nhập nó ổn định hơn rồi thì tự thưởng cho bản thân sau cũng không sao, đúng không?
<chuckles> Cảm ơn bạn. Ô kê. À, rồi, mình hiểu, ừm. Mình hiểu rồi. Hay đấy! Ừm, hợp lý. Đúng rồi, công nhận là mình, à, thấy bạn nói rất là đúng đấy. À, đúng là có khi là bây giờ mình, à, có thể là bây giờ trong cái khoản tiền, à, nguồn thu đi thì có lẽ là cái việc kinh doanh nó cũng hơi phức tạp một chút thì mình nên tập trung vào cái việc là khoản nguồn ra, đúng không? Bởi vì cái chi tiêu này mình chủ động được mà. Mình sẽ cố gắng là sắp xếp làm sao cho nó hợp lý và nếu được thì mình cũng cố gắng là mình sẽ ghi ra tất cả những cái chi tiêu nào mà mình chi tiêu trong ngày và cả trong tháng nữa để mình có thể nắm được cái nguồn ra. Thì tự nhiên là khi mà nắm được cái nguồn chi rồi thì tất nhiên mình cũng sẽ đỡ lo lắng về tiền bạc hơn, đúng không? Biết tiền nó chảy ra như thế nào rồi mà. Ờ, mình thấy rất là hay.
Đúng rồi. Đấy. <laughs> Chuẩn luôn. À, với cả một phần là như thế này, khi mà cái công việc của bạn ấy, nếu mà bạn làm hết sức rồi mà nó cũng, ờ, thu nhập đến thế thôi thì bạn cũng, ờ, cũng nên là á, ừm, tìm thử thêm một cái công việc nào đó. Nếu có thời gian ha, thì làm thêm một cái công việc, à, khác nữa thì kiếm thêm thu nhập chẳng hạn. Đó, nói chung là tuổi trẻ mà, bây giờ cứ cố gắng đi ha. Ờ, có tiết kiệm thì sau này nó sẽ ổn định hơn thôi, đúng không? Chứ còn á là, ờ, tuổi trẻ cứ, à, ham chơi quá hoặc là cứ, ờ, tập trung vào một cái mô hình nào đó mà nó không hiệu quả lắm thì nó cũng không có mang lại cho bạn một cái ổn định nhất định đâu, đó, nha. Nên là cố gắng tìm hiểu thêm một vài cái ngành nữa, một vài cái công việc nữa xem sao.
Ừm, vậy à? Mình Đúng rồi. Hay đấy, đúng rồi. Ừm. Ừm, chắc chắn rồi. Mình thấy, a, khá là chí lý đấy. Có lẽ là từ trước đến nay cái suy nghĩ của mình nó chỉ bó buộc mãi vào một cái việc này, đúng không? Có thể là do là mình cũng đã quen với cái guồng ấy rồi, thành ra là mình chưa có cái suy nghĩ nào nó mới mẻ hơn. Thì mình nghĩ là khả năng, à, thời gian tới mình cũng sẽ bỏ một chút thời gian ra để mình tìm hiểu xem là, à, bây giờ mình còn tìm được việc việc gì nữa hay không. Nhưng mà mình thấy bây giờ rất là nhiều việc đấy, không phải không đâu. Hoàn toàn là nếu như bây giờ có thời gian rảnh, à, mà ấy thì mình hoàn toàn có thể đi chạy, ờ, gọi là shipper, đúng không? Mình thấy nhiều người cũng làm mà mà thu nhập khá là tốt thì mình nghĩ là mình cũng, ơ, sẽ tham khảo thử đấy.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. Đó. Ừm. Đấy, mấy nói chung là mấy cái công việc nào mà nó ưu tiên là bạn có thể sắp xếp được thời gian mà vẫn kiếm được thu nhập, thì bạn có thể làm mà đúng không? Đấy, rồi, thứ hai nữa, ờ, cái thêm một cái nữa là mình thấy cái việc, ờ, tâm trí của bạn nó, ờ, lo lắng khá là nhiều, rồi, giải quyết, ừm, giải quyết, cái cái cảm xúc của bạn trước ha. Thì à, ừ, nên là thở sâu một chút, những cái lần mà vào buổi tối bạn, à, hay lo lắng ha, thì, ờ, bạn cũng suy nghĩ tích cực một chút rằng là bây giờ, ờ, cái thời điểm kinh tế khó khăn, ai cũng kiếm tiền ra khó cả, không chỉ mỗi bạn, bây giờ đôi khi là những cái, ờ, doanh nghiệp lớn người ta còn, ờ, ờ, vỡ hết cả nợ ra. Bây giờ bạn cũng, a, à, đang vẫn, ờ, có thu nhập nhưng mà nó ít hơn thôi, nó không hẳn là nó bị đứt hoàn toàn cái cái cái thu nhập của bạn đâu, đấy, cho nên là suy nghĩ theo một cái hướng tích cực đấy. Sau rồi xong rồi mọi thứ nó sẽ ổn định dần thôi, ha. Và thở sâu này, cũng như là chia nhỏ ra những cái vấn đề mà bạn cần phải suy nghĩ này, cũng như là, ờ, phân chia ra, đó, từng loại, từng loại cảm xúc mà bạn cảm thấy là bạn lo lắng về những cái nào này. Đó, thì phải, ờ, giải quyết cái vấn đề đấy trước, nha.
Ừm, hay nha. À, đúng rồi. Ừm, đúng đấy. Ừm. Hay đấy, đúng rồi. Ờ, thực ra thì, à, khi mà nghe lời khuyên này của bạn xong ấy, thì ngay cái thời điểm hiện tại đây mình cũng đang thử hít thở sâu luôn đây này. Và mình cũng cảm giác là hình như là đôi khi là do mình cũng nghĩ nhiều quá nhỉ. Bởi vì là tối đến thì nên là cái thời gian để mình có thể nghỉ ngơi mình lại cứ nghĩ nhiều, nên mình sẽ cố gắng làm sao hít sâu, và cảm nhận được chính cái cảm xúc của mình rằng là, à, bây giờ thì, ờ, nó cũng là tình hình kinh tế chung thôi, đúng không? Ai cũng gặp khó khăn. Cái này mình biết mà, có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Bây giờ mình cũng chưa hẳn là mình, gọi là, kiếm được ít hẳn, mà là mình vẫn ra tiền, chẳng qua là nó không được nhiều như trước, nó hơn nửa thôi, thì tự nhiên mình lại lo lắng. Đấy, thì mình nghĩ là, ờ, tất cả những cái lời khuyên mà bạn vừa đưa ra cho mình ấy, mình nghĩ, ơ, rất là hay. Và thực sự đúng là có khi là mình cũng phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề này một cách nó khách quan hơn, thay vì cứ nghĩ nó theo một cái chiều hướng nó bị tiêu cực quá, đúng không? Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá, về những cái lời khuyên mà bạn dành cho mình trong ngày hôm nay, mình thấy rất là bổ ích đấy.
<laughs> Đúng rồi. Đúng. <laughs> Đấy, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm, nếu mà bạn cảm thấy cái tâm trạng của bạn càng mệt mỏi nữa thì cũng có thể tâm sự với người thân để mà, ờ, cảm xúc của bạn được, ờ, ờ, thoải mái nha. Đó, chúc bạn thành công.
Rồi. Rất hay. Ừm, cảm ơn bạn nhá. Rồi, bye bye.
<chuckles>